ค่ะ ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่า เพลงไหนเหรอที่พาให้คุณเนี่ย ย้อนคิดถึง ถึงความรักครั้งแรกของคุณน่ะค่ะ?
ไอ้หยา! ก่อนจะไปถึงเพลงอะ มันก็ต้องมีที่มาที่ไปของความรักครั้งแรกก่อนนะคะ
แหม! ฟังน้ำเสียงดูอบอุ่น นุ่มนวล อ่อนโยนมาก ๆ เลยอะนะคะ ทีนี้อยากจะฟังแล้วล่ะค่ะ ช่วยแชร์ให้ฟังได้ไหมคะ?
<giggles> ได้ค่ะ มันจะเป็นเรื่องที่แบบว่า เกิดขึ้นเมื่อแบบนานมากแล้ว สมัยเราแบบเป็นสาวน้อยอายุ 18 งี้
โอ้โฮ! กำลังแบบเป็นวัยแรกแย้ม สดใสและเบิกบานมาก ๆ เลยนะคะ ความรักมันเริ่มต้นมาจากตรงไหนล่ะคะ ทีเนี้ย?
มันก็เริ่มต้นจากว่า เราเข้ามหาวิทยาลัยเนาะ หลังจากเรียนโรงเรียนหญิงล้วนมาตลอดอะค่ะ อะฮะ แล้วหลังจากนั้นน่ะ เราก็เป็นผู้สาวแบบเมืองเหนือที่แบบว่าขับรถกระบะไปโรงเรียนค่ะ
หือ ดูบึกบึนเหมือนกันนะคะ ขับรถกระบะเลย แล้วก็เรียนหญิงล้วนด้วย อย่างเงี้ยค่ะ แล้ว อา ไปเตะตาใครเข้าตอนไหนเหรอคะ?
<giggles> <chuckles> มันก็ไม่ได้เรียกว่าเตะตา มันน่าจะเป็นไฟต์บังคับของเขามากกว่าค่ะ ก็คือเรื่องของเรื่องพอเรามีรถยนต์เนาะ เด็กต่างจังหวัดอะเขาก็จะแบบเหมือนขี่มอเตอร์ไซค์กัน อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพอเรามีรถยนต์ ก็จะมีเพื่อนผู้หญิงเข้าหาค่ะ ด้วยความอยากจะแบบ ไม่อยากตากแดดนั่งมอเตอร์ไซค์ เขาก็แบบว่าเหมือนมา เออ เนี่ยมาคบเราเป็นเพื่อนด้วยความที่แบบว่า เออ อยากจะนั่งรถยนต์ อย่างงี้ อา แล้ว เออ ใช่ แล้วทีเนี้ยเขาก็มาตีสนิทเรา อา แล้วทีเนี้ยปรากฏว่า พอตีสนิทเรา ก็โอเค เราก็ให้ตำแหน่งเพื่อนซี้ในช่วงหนึ่งกับเขาไป เท่านั้นแหละค่ะ เขาก็บอกว่า "เธอ ๆ ฉันน่ะมีแฟนนะอยู่เทคนิค เธอพาฉันไปหาแฟนหน่อยได้ไหม?" นี่
แค่นี้เลยเหรอคะ? อือ อือฮึ อืม อืม โอ้ แต่ว่าใช้รถของคุณ หมายถึงว่าอ้อนวอนขอร้องให้คุณ พาคุณเนี่ยไปหาแฟนของเขา อย่างเงี้ยเหรอคะ?
ใช่ค่ะ เราก็แบบว่า เออ ก็ว่าง ๆ เนาะ วันเนี้ยแบบคาบเรียนก็ไม่มีอะไรแล้ว ก็เลยไปค่ะ แล้วก็แบบ เหมือนแบบว่าเขาเอาสติกเกอร์ สมัยนั้นเป็นสติกเกอร์เนาะ ตู้สติกเกอร์ อะไรเงี้ย เขาบอกว่าไปถ่าย ส ตู้สติกเตอร์ สติกเกอร์กันด้วย อะไรเงี้ย เราก็แบบชอบค่ะ เราก็เลยไป เพราะว่าไอ้ตู้สติก สติกเก๋ออันเนี้ย สติกเกอร์อันเนี้ย ก็คืออยู่หน้าเทคนิค โรงเรียนแฟนเขาพอดี อือฮึ
อืม อา โอเค แล้วอย่างเงี้ยค่ะ เขาขอให้คุณไปเจอแฟนเขาด้วย แล้วระหว่างที่เขาไปเจออะค่ะ คุณ หมายถึงว่าเที่ยวกัน 3 คนเหรอคะ? หรือว่า อ่า คุณก็ปลีกตัวให้เขาไป แล้วคุณก็ปลีกตัวออกมาคนเดียวแบบเนี้ยอะค่ะ?
ไม่ค่ะ คุณอย่าเข้าใจผิด เราไม่ได้ปลีกตัว เขาสิคะต้องปลีกตัว เพราะว่าเขามี เจอผู้บ่าวเนาะ เขาเจอแบบว่าผู้ชายของเขา เขาก็ไป เขา แต่เขาอะ ก่อนเขาจะไปอะ เขาก็บอกว่า รออยู่นี่นะเดี๋ยวมา อย่างเงี้ย แล้วเราก็แบบ เออ ไม่มีที่ไปเนาะ แล้วเผอิญว่าแฟนเขาน่ะค่ะ ก็พาเพื่อนมาด้วยหนึ่งท่าน อะฮะ
อืม อืม อา แล้วเป็นยังไงคะ? ในการพาเพื่อนของ เอ่อ หมายถึงว่า แฟนเพื่อนพาเพื่อนมา อะ เขาก็ต้อง ต้องทำความรู้จักกับคุณไหมคะ? หรือว่า ต่างคน ต่าง นั่งอยู่กันเงียบ ๆ แบบเนี้ยอะค่ะ?
อืม เราก็นั่งอยู่กันคนละมุมล่ะค่ะ อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าใด ๆ ก็คือ เขาก็มาขอเบอร์จากเพื่อนค่ะว่า แบบว่า เออ "ขอเบอร์เพื่อนที่มาด้วยได้ไหม?" เราก็ไม่รู้ว่า คือเขาแบบไม่มีอะไรจะทำ หรือว่าเขาสนใจจริง ๆ อันนี้เราไม่รู้เลย อะฮะ
โอ๊ย ตายแล้ว ก็ ก็แสดงว่า เขาก็น่าจะต้องสนใจคุณประมาณหนึ่งนะ ไม่งั้นน่ะเขาก็คงไม่ขอเบอร์คุณจากเพื่อนของคุณนะเราว่า อืม แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ได้มีการสานสัมพันธ์ต่อยังไงอะคะ?
ก็นั่นแหละค่ะ เป็นครั้งแรกที่โดนผู้ชายขอเบอร์เนาะ เราก็แบบว่าไม่กล้าให้เบอร์โทรศัพท์มือถือไป เราก็เลยให้เบอร์โทรบ้านไปค่ะ อือฮึ
อืม อืม แล้วเขาโทรมาไหมคะ?
โทรมาทุกวันเลยค่ะ แล้วก็คุยกันแบบว่าจนหลับไป อย่างเงี้ยค่ะ เป็นอย่างเงี้ยอยู่แบบประมาณหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะคะ แล้วก็เหมือนประมาณว่า อะ นี่ จะเข้าเรื่องเพลงแล้วนะคะ ก็คือเขาอะก็ไม่รู้ เรา คือไม่เคยแบบ ไม่เคยคุยกับผู้ชายมาก่อนในชีวิตเนาะ เพราะอย่างที่แจ้งไปว่า ตอนมัธยมก็เรียนแบบว่า เรียนโรงเรียนหญิงล้วนมาตลอด ไรเงี้ยค่ะ ก็เลยแบบว่ารู้สึกว่า เฮ้ย ตื่นเต้นกับการพูด คุย กับผู้ชาย อะไรเงี้ย แล้วก็ เออ แล้วเขาอะก็แบบว่าดีดกีตาร์ร้องเพลงให้เราฟัง อย่างงี้
อา ได้เลย ได้เลย อะ อืม โอ๊ย ดูโรแมนติกจังเลยอะ ดีดทางไหนอะคะ? แบบเหมือนเจอกันแล้วดีดให้ฟัง หรือว่า เอ๊ะ! ทางโทรศัพท์ที่คุณแบบว่าคุยกันก่อนนอนทุกคืน แบบเนี้ยค่ะ
ก่อนนอนทุกคืนค่ะ เขาก็โทรมาแบบว่า "พี่อย่างงั้น พี่อย่างงี้" อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็บอกว่า "เดี๋ยวพี่จะเล่นเพลงให้เราฟังนะ" ไรอย่างเงี้ย เออ "หนูฟังนะ" อะไรเงี้ย เราก็ฟัง แล้วแบบเพลงที่เขาดีดให้ฟังอะค่ะ ก็คือเขาร้องเพลงอันนี้ให้ฟังด้วย Have I Told You Lately ค่ะ
อ๋อ โอเคเลย <chuckles> แล้วเป็นยังไงอะคะ? คุณซึ้งไปกับเขาไหม?
ก็ อะ ก็เขินตัวบิดสิคะ ก็คือเราก็แบบว่าขี้มโนเนาะ เราก็ไม่รู้ยังไง เราก็เข้าใจว่า เขาน่ะร้องให้เราฟัง อย่างงี้
อ๋อ ก็ ก็น่าจะเป็นอย่างงั้นไหมคะ? เพราะว่าก็คุยโทรศัพท์กัน 2 คน ดีดกีตาร์ให้คุณฟัง มันก็ต้องร้องให้คุณฟังอยู่แล้วล่ะ แล้วมันจะเป็นอื่นไปได้ยังไงอะ?แล้ว แล้วมันมีเรื่องราวอื่นขึ้นเหรอคะ?
ก็เหมือนกับว่า หลังจากเราลงไปเขินตัวบิดอะค่ะ แต่เราก็ไม่ได้มีการตกลงว่า เราเป็นอะไรกันนะคะ แต่ว่าเราก็แบบไปมาหาสู่ระหว่างแบบ อ บ้านเขา เข้านอกออกในทุก ๆ วันน่ะค่ะ อือฮึ เราก็จะไปขลุกอยู่ในบ้านเขา โดยที่แบบว่าบ้านเขาก็จะมีน้องกับแม่ ซึ่งก็ เราก็ให้ความสนิท ส เอ่อ ค แม่กับน้องเขาอะค่ะ ก็ให้ความสนิทสนมเราในฐานะ ตอนนั้นเราเข้าใจว่า เราเป็น แฟน
อ๋อ หมะ เฮ้ย! ทำไมแปลก เราเข้าใจว่า เราเป็นแฟน แล้วสิ่งที่คนอื่นเข้าใจล่ะ คะ?
อืม เราก็เข้าใจของเราอยู่อย่างนั้นน่ะค่ะว่า เราเป็นแฟน เพราะว่าแบบทั้งแม่ทั้งน้องเขาอะ ก็จะแบบว่า เอ่อ มัน เราก็ไม่เคยมีแฟนอะเนาะ แต่เราเข้าใจว่าอันเนี้ยแหละ คือแฟนกัน อือฮึ เพราะว่าเราก็อยู่ในบ้านเขาตลอดมา แล้วก็แบบแค่แบบ อ่า พอมีเรียน เรียนเสร็จก็มาบ้านเขา อยู่กันจนแบบว่า เออ ตอนเย็นถึงกลับบ้าน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อยู่กันอย่างเงี้ยมาหลายเดือน อืม จนกระทั่ง ใช่ค่ะ ก็ประมาณเป็น อะ อย่าเรียกว่าหลายเดือนเลยค่ะ สักประมาณ 2-3 เดือน อย่างเงี้ยค่ะ แล้วแบบเวลาแม่จะไปไหน อย่างเงี้ย แม่ก็บอกว่า "ลูกไปส่งแม่หน่อย แม่จะไปที่นั่นที่นี่ แม่จะไปเที่ยว แม่จะไปทำผม" อะไรก็แล้วแต่ อย่างเงี้ย เราก็มีหน้าที่พาแม่พาน้องเขาไปกินไปเที่ยวเนาะ อะฮะ
อืม โอ้ เป็นหลายเดือนด้วย อืม ๆ ๆ ค่ะ อืม
ก็เนี่ยค่ะ ก็ดีดกีตาร์จีบกันไปจีบกันมานี่แหละค่ะ ปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่ง เราก็เลิกเรียนเสร็จ ก็ขับ อ รถมาหาเขาตามปกติทุกวัน แต่วันเนี้ย มันแปลกตรงที่หน้าบ้านน่ะ มีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งค่ะ ซึ่งไม่ใช่มอเตอร์ไซค์เขา
อา เราไม่เคยเห็นคันนี้มาก่อนเลยใช่ไหมคะ? คือวันนั้นเนี่ย เพิ่งจะเห็นเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหม?
แม่น ใช่ ค่ะ
<chuckles> เออ แล้วยังไงอะ? ลุ้นต่อ แล้วมันเป็นมอเตอร์ไซค์ของใครอะคะ?
ก็คือว่า หรือว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนน้องชายเขาแหละ ก็ ก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะ เราไม่ได้คิดอะไรเลยจริง ๆ แต่ไอ้ที่ สิ่งที่ต้องคิดอะ ก็คือพอเรากำลังจะเดินเข้าบ้านเท่านั้นล่ะค่ะ ก็มีคนเปิดประตูสวนออกมา แล้วปรากฏว่าเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ คันนั้น ก็คือเด็กมัธยมผู้สาวท่านหนึ่ง ซึ่งหน้าตาน่ารักมาก ใส่ชุดมัธยม ม.ปลายออกมา อือฮึ แล้วโดยมี อ่า ฟ ผู้ชายของเรา ซึ่งเรายังคิดว่า เข้าใจว่าเขาเป็นแฟนเราอยู่อะนะคะ เดินออกมาส่งหน้าประตู
อืม อืม อือ อืม โอ๊ย! ตายแล้ว แล้วยังไงคะ? พอคุณเห็นเหตุการณ์นั้น คุณแบบ เออ แอบดูอยู่เงียบ ๆ หรือว่าเข้าไปถามเลย?
ไม่ เราลงไปแล้ว เรากำลังจะเดินไปเปิดประตูบ้านแล้วค่ะ แล้วเราก็เจอกับ อ่า น้องคนนั้น น้อง ม.ปลายท่านนั้น น้อง ม.ปลายก็พูดชื่อเราถูกด้วยนะคะ "อ้าว พี่ ตึ๊ด ๆ ๆ เข้าไปสิคะ พี่ผู้ชาย" คือเขาก็เรียกชื่อผู้ชายคนนั้นน่ะค่ะ ว่า "ตื๊ด ๆ ๆ รออยู่" อย่างเงี้ย
อ้อ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
อืม เราก็แบบทั้งงงทั้งตกใจว่า เฮ้ย เขาอยู่บ้านกัน 2 คนน่ะ เขาคงไม่ใช่พี่น้องกันมั้ง เขา เขาต้องเป็นอะไรสักอย่างอะ อือฮึ คือเซนส์น่ะมันก็บอกแล้วว่า อะ เหตุการณ์นี้ไม่ดีแล้วล่ะ มันไม่ปกติ อือฮึ เราก็เลยแบบเข้าไปเคลียร์กับเขาว่า "คนนี้คือใคร?" อะไรอย่างเงี้ย อือฮึ สิ่งที่เราได้รับรู้มา ก็คือเขาก็พูดเลยว่า "คนนี้ คือ แฟนเขา"
ฮะ
อืม ใช่ เฮ้ย แฟนเขา แล้วเราก็แบบ "อ้าว แล้วหนูอะพี่?" อะไรอย่างเงี้ย เออ เขาก็บอกว่า เขาพูดมาคำหนึ่งบอกว่า "เราก็เป็นพี่น้องกันไง พี่ก็เป็นพี่ชายหนูเหมือนเดิม"
อือฮึ เออ แล้วตลอดระยะ เวลา หลายเดือน แล้วก็ร้องเพลง Have I told you lately นี่คืออะไรล่ะ? เออ
<laughs> That I love you ไม่รู้ <laughs>
เออ <chuckles> คือ เขาร้องให้ทุกคนเหรอคะ? หรือว่าเขาฝึกร้องกับคุณ แบบนี้เหรอคะ?
คือ ใช่ไหม? คือนาทีนั้นเราก็คิดว่าแบบ โอ้! นี่เขาฝึกร้องเพลงเหรอ? หรือว่าอะไร? อย่างเงี้ย เราก็แบบว่า "อ้าว แล้วสิ่งที่พี่ทำ 1 2 3 4 คืออะไร?" อะไรอย่างเงี้ย เขาวะ "ก็ไม่ได้อะไร ก็พี่ชอบเล่นกีตาร์ไง พี่ก็ร้องเพลงให้เราฟัง" อย่างเงี้ย
อือฮึ โอ๊ย! คือ
<laughs> อืม <laughs>
โอ๊ย! เจ็บแทนน่ะ เออ จริง ๆ แต่ก็โอเคนะ คุณเล่ามาน่ะ มันเป็นทำนอง ช่วงทำนองแบบขำขันนะ แต่ถ้าเจอจริงอะ เออ เออ นาทีนั้นน่ะมันต้องเจ็บร้าว เจ็บชา เจ็บแปล๊บเลยนะ แล้วคุณทำยังไงอะ? คุณบอกเขายังไง? แล้วคุณ เออ ๆ ทำยังไงต่ออะคะ?
แต่นาทีนั้นมันไม่ขำไง เออ ใช่ เราก็ผู้สาวขาเลาะเนาะ เราก็กลับบ้าน โดยที่แบบว่า <inhales> เข้ามาด้วยเพลง คุณทายสิว่าเป็นเพลงอะไร?
เออ ไม่ ไม่กล้าทายเลย คุณ คุณเล่ามาเลย ค่ะ อยากรู้เลย
เพลงเก่ามากค่ะ ซึ่งเราก็รู้สึกว่า แบบว่า โอ๊ย ทำไมพูดกับเราแบบนี้ อะไรอย่างเงี้ย คือปกติอะต้องบอกเลยว่า เราอะไม่ค่อยฟังเพลงไทยเนาะ เราจะฟังช่วง ในช่วงนั้น ย ยุคนั้น เราก็จะฟังเพลงแบบไม่ญี่ปุ่นก็เป็น ส เพลงสากล แต่วันนั้นน่ะมันเจ็บจนรู้สึกว่า ฉันต้องหาเพลงไทยฟังแล้วอะ มันรู้สึกแบบว่า อะไรดีอะ แบบว่าช่วงแบบว่าเกือบครึ่งปีที่ผ่านมามันคืออิหยัง? อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยรู้สึกแบบว่า อันนี้แหละมันตรงกับชีวิตนาทีนี้มากที่สุด ก็คือ ไม่รู้คุณเกิดทันหรือเปล่า เพลงอันเนี้ยค่ะ ของญาญ่าญิ๋ง คุณ
อะไรอะ เพลงอะไรอะคะ?
พี่ชายที่ไม่แสนดีค่ะ
พี่ชายไม่แสนดี โอ๊ย แค่ฟังชื่อเราก็รู้สึกเจ็บแทนเลย แต่ว่าเขาร้องยังไงอะคะ? มีท่อน Hook ให้พอจะนึกให้ออกได้ไหมอะคะ?
<laughs> คือ <chuckles> อา คือเราอะจำเนื้อเพลงแบบว่าปะติดปะต่อไม่ได้ เพราะมันนานมากเนาะ แต่มันแบบว่ามีประโยคแบบว่า ท่อนที่แบบรู้สึกเจ็บจี๊ดในใจ ก็คือมันประมาณว่า "ถ้าว่าเธอหมดใจให้กัน ก็อย่าทำร้ายใจกันด้วยคำว่า พี่ชาย" ค่ะ <chuckles>
โอ๊ย มันตรงมากเลยอะคุณ เออ จริง ๆ มันตรงจริง โอ๊ย อื้อฮือ
ใช่ไหม แต่แบบว่าเราอะคือจำได้เลยว่า มิวซิกวิดีโอเพลงนั้นน่ะ มัน มันก็ดังนะคะ แบบว่า เหมือนประมาณว่า นางเอก MV ในวันนั้นน่ะ ก็คือกิ๊บซี่ เออ อือฮึ
อืม
ใช่ เราอะรู้สึกว่า ตัวเองอะแบบ โอ้โฮ เล่น ไปเลยว่าแบบ โอ้โฮ โดนแบบว่านะ จัง ๆ เลยอะคุณ เรารู้สึกว่าแบบ อะไร เนี่ย คือสรุปแบบว่าเรา เรารักกันมาดิบดีไม่ใช่เหรอ? อะไรอย่างเงี้ย แบบ เออ ทำไมอยู่ ๆ กลายเป็นน้องไปแล้ว อะไรอย่างเงี้ย อืม
เออ อา แล้วหลังจากนั้นล่ะคะ? หลังจากนั้น คุณยัง คบเขาเป็นพี่ชายต่อไหม? หรือว่าก็เลิก ติดต่อไปเลย?
ไม่แล้วล่ะค่ะ <chuckles> ไม่แล้วค่ะ ก็คือหลังจากนั้นน่ะ ก็มีเหตุอีกนะคะ แต่แบบว่า เออ แต่สรุป สุดท้ายอะก็เลิกกัน อ๋อ ๆ จะพูดว่าเลิกไม่ได้เนาะ เขาเป็นพี่ชายเรา อะไรอย่างเงี้ย เออ แต่ก็แบบมีเพื่อนเขา เพราะเขาอะเรียนสถาปัตย์ นี่ หนุ่มสถาปัตย์ เขาเรียนสถาปัตย์ค่ะ แล้วก็มีหนุ่มสถาปัตย์คนอื่นในห้องเขานั่นแหละมาจีบเรา เราก็เลยตัดสินใจคบไป ซะเลย นี่!
เออ เออ นั่นน่ะสิ นั่นน่ะสิ โอ้โฮ เด็ดเดี่ยวและกล้าแกร่งมาก ชื่นชมเลยอะค่ะ แต่เราอะยัง สงสัยอยู่เลยนะว่า อา คนที่เขาเรียกว่า แฟนตัวจริง เจ้าของมอเตอร์ไซค์คันนั้นน่ะ เขารู้จักคุณแล้วเขาแบบไม่โวยวายกันได้ยังไงอะ? เพราะว่าคุณเหมือนบอกว่า คุณไปอยู่ในบ้าน เออ พี่ชายละกันนะ ตั้ง สาม เดือน แล้วก็ เฮ้ย ยังพาคุณพ่อ เอ๊ย หมาย หมายถึงพาคุณแม่คุณน้องเขาไปทานข้าว ไปร้านทำผมอะไรต่าง ๆ นานา ที่คุณเล่าอะ เราเลยงงไงว่า อ้าว แล้วคนที่เป็นแฟนตัวจริงอะเขาไม่โวยวายได้ยังไงอะค่ะ
<laughs> อือฮึ ค่ะ อือฮึ สิ่งหนึ่งที่รู้ ก็คือเหมือนที่จะรู้ มารู้ทีหลังแล้วว่า แบบว่าน้องเขาก็เป็นคนแบบไม่ได้เป็นคนงี่เง่า 1 2 เราก็ไม่รู้เนาะว่า ผู้ชายอะพูดถึงเราว่ายังไงบ้าง อาจจะคิดว่าแบบ เฮ้ย พูดถึงว่า เออ เป็นน้องสาวจริง ๆ นะ แบบว่า เออ สนิทกัน แบบอะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่รู้เลยอะค่ะ ว่าเขาพูดถึงเราว่ายังไงบ้าง อือฮึ
อืม อืม ตายแล้ว มันก็เป็นเหตุการณ์ที่ อะ มาย้อนเล่าก็ เราว่าก็ยังเจ็บแปล๊บอยู่นะ เอาจริง ๆ ฟังไปด้วยเราก็เจ็บไปด้วยเลยอะ ในฐานะลูกผู้หญิงด้วยกัน แล้วก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะที่วันนี้มาแชร์ประสบการณ์ อ่า สิ่งที่ทำให้คิดถึงในความรักครั้งแรกเนี่ยล่ะค่ะ เออ มันก็น่ารักดีนะ อะ ถ้าพูด จะย้อนไปมันก็เป็นวัยแรกแย้มของคุณจริง ๆ วันนี้ <laughs> วันนี้น่ารักมาก ๆ เลยอะ วันนี้สนุกด้วย ต้องขอขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ
<chuckles> อืม แรก แย้ม <laughs> สวัสดีค่ะ พี่ชายที่ไม่แสนดี <chuckles>
<laughs>